Mm. Tsaka ano madaming tour dun, kulang ang dal dalawang araw, dapat nga 4 hanggang 5. Kasi ano eh, meron sila din may mapapunta ka pa sa Sabtang beach, di ba, tas meron sila yung sasakay ka dun sa ano nila, parang hindi siya tricycle eh, iba yung tawag nila do'n, tapos iikot kayo sa buong Batanes, yun. Tas mame-meet niyo yung mga lokals, tas ibang-iba daw yung mga pagkain dun. Hindi sa kanila uso yung mga sinigang, gano'n, meron silang mga ibang putahe.
Oo. Oo. Oo. Oo. Ang ganda. Oo. Oo. Sarili nilang ano recipe kumbaga. Eh ano naman yung isang lugar na gusto mong balik-balikan? Ako talaga Boracay, sabihin mo nang nakakasawa pero iba pa rin talaga yung magic ng Boracay, 'no? Binabalik-balikan ko at tsaka napakadali maka napakadali kasing bumiyahe papuntang Boracay ngayon, di ba? Ang gaganda na ng na ang bilis ng eroplano, minsan 'pag nakatsamba ka pa ng murang airfare, di ba, na eroplano, di ba? Ikaw ba, nakailang beses ka na pumunta ng Boracay?
Oo. Oo. Tama. 2 Yung huling punta ko dun ano, ang daming lumot pero maganda. Dun ako lagi sa Station 2 kasi yun yung mga pinakamurang hotel, di ba, tsaka nandun lahat ng kailangan ko. Ayoko na kasi yung lalayo pa ako 'pag may kailangan ako kaya dun ako laging nandon. Dib ang ganda kasi alam mo ba, 'di ba, ano, tul 5:00, ay, 5:30 medyo malinaw-linaw na. Lumabas ako walang katao-tao, naku, sobrang ganda talaga, ang sarap ng hangin, tas
2 anong Oo. Oo. Tama. Tama. Oo. Oo. Oo nga, maganda talaga basta gano'n, mm.
Pero 'pag hapon, grabeng daming tao na ta's ang init kaya nasa loob lang ako ng hotel na lumalabas lang ako 'pag gabi tapos yung umaga. Pero nag-ano din ako, nag-kayak pala ako ng tanghali kaso nga ang init.
Oo. Oo. Oo, marami ka kasing Masaya dun ang mga ano, mga water activities, di ba? Iba-iba yung mga, ah, iba-iba rin kasi nabibigay ng Boracay kaya 'pag naalala ko yung mga experience ko sa Boracay parang gustong-gusto kong bumalik lalo na 'pag kasama mo yung mga kaibigan mo at malalapit mong matatalik na kaibigan, di ba? Ikaw ba, anong opinyon mo do'n?
Oo. Ako nga, gusto ko nga dalhin yung mama ko dun eh, kaso nung araw na yun pang-isa lang yung budget ko tsaka parang gusto ko din talaga nun mag-isa. Eh, sa susunod na punta ko sabi ko nga, 'pag nagka-leave na yung kapatid ko kasi kaka-start niya palang sa trabaho, 'pag may leave na siya, punta kami dun, sama namin yung mama namin para happy.
Oo. Oo. Oo. Totoo yan, nakapunta ka na ng Baguio?

Ulit-ulit na, sawa na nga ako. Oo, magandang
Talaga ba? Naku, ako one time pa lang ako nakaano. Siguro 'yon din ang isa kong gustong balikan, lalo na 'pag February. Yung pagkatapos lang ng month ng ano, ang lamig-lamig grabe, talaga, 'no? Nakikita ko minsan nag 'pag umaga nagfo-frozen yung nag-a-ice yung ano, mga dahon.
Oo. Oh. Oo. At saka gusto ko do'n, yung sa may Camp John Hay kasi, malakas makaano
Oo. Ah.
Korea nobela, charing, hindi naman. Ano kasi, 'di ba, matataas yung mga puno, tas malawak. Parang ano, mukha para akong hindi nasa Pilipinas, yan.
Ano? Oo. Totoo, mara at saka magaganda kasi ang daming puno, tapos ang gaganda ng mga bulaklak. Ewan ko, 'yon na yung sigurong ah, ah, isang pinakamala um, pinakamalamig na parte, kasi ang taas kasi ng ano, 'di ba, na puwede mo talagang <tsk> kung gusto mo talagang magpalamig at ano mamasyal din, maganda rin talaga nabibigay ng Baguio, 'di ba? Ikaw pa, ano pa yoong gusto mong marating?
Oo, sa ibang bansa eh, hmm, um, New Japan Japan, Switzerland, Netherland.
Oo, ikaw sa ibang bansa, ano? Japan, oh, lalo na 'pag ano, 'no, 'pag, ah, araw ng, ah, month ng cherry blossom sa Japan, 'di ba?
Oh, kailan ba ang month ng cherry blossom do'n?
Mga ano, February, papasok ng March. Nandiyan yung spring, oo, nandiyan na yung pagsi ah, nandiyan na yung pagsibol ng sp <chuckles>
Oh, talaga? Tagal pa oh. Tagal pa ang dami pang puwedeng pag-ipunan, 'no? Ano din pala, Vietnam, nakapunta ka na bang Vietnam? Parang maganda eh.
Oo talag Hindi pa, hindi pa, pero nagpaplano kami no'ng kaibigan ko, ah, na pumunta diyan, kasi ma merong part diyan na maganda rin, ah, mumura lang ang mga bilhin at tsaka mga pagkain din kasi, 'di ba?
Oo, para siyang Baguio na, mas ano lang, mas shala lang ng konti.
Oo, oo, oo, eh, alam mo, hindi pa rin, ah, sa sa maraming ma sobrang dami at ganda ng mga mapupuntahan dito sa Pilipinas, sa bansa natin. Parang, mahirap na rin ipagpalit din minsan, 'di ba? Kasi talagang punong-puno tayo ng natural resources at saka mga mga, anong tawag dito, main destination ng mga tourist, 'di ba? Eh, anong masasabi mo do'n?
Oo. Tama.